Ừm, cũng có chứ bạn. Thực sự á nha, hồi đó khi mà mình, à, ừm, cùng với bạn mình á, tại bạn mình, à, thì lên một cái kế hoạch là sẽ đi, giống như là, phát quà từ thiện ở, a, ở ngoài ở ngoài đường á. Ở ngoài đường mà vào 12:00 đêm á, tức là cái lúc đó những cái người mà vô gia cư á bạn, người ta sẽ ngủ ở ngoài lề đường á. Á, thì lúc đó là tình cũng, kiểu như là, gần Tết thì tụi mình đi, giống như là, cho một số những cái món quà Tết rồi bao lì xì nữa. À, rồi cái thời điểm đó, cái điều mà mình bất ngờ á, đó là mình nhận ra là bạn mình nó có những cái cách hành xử, ờ, rất là hay mà, ừm, mà mình cứ nhớ hoài luôn. Ví dụ như là lúc đó tụi mình đang đi trên đường vậy đó thì bạn của mình mới thấy một cái cụ bà già lắm rồi, kiểu như, đi lòng khòng, lòng khòng mà lưng thì còm xuống. Thế là nó nhảy ngay xuống xe bạn, nó nhảy ngay xuống xe, nó mới hỏi chứ "Bà ơi nhà bà ở đâu? Rồi bà mà, ừm ờ, rồi bà đi gì về? Bà đi bộ vậy luôn hả?" Thế là bà già mới nói là "À, bà hổng có nhà, thế là bà mới ngủ ở ở cái phía xa xa kia kìa". Đó, cái xong rồi thế là mình bất ngờ vô cùng luôn, nó ẵm bà bạn, <laughs> nó ẵm bà, nó để bà lên trên xe. Mà lúc đó mình lại đang lái xe mà, đó, mình đang đứng á, mình đang dừng lại để mình chờ. Thế là ẵm ngay bà cụ, nó để lên trên xe xong rồi nó nhảy lên, ha, nói: "Rồi, đưa bà về, đưa bà về." À, thì lúc đó mình rất là bất ngờ luôn á bạn.
Ừm. À, các khóa từ thiện, ừm. Ừm, rồi. À, rồi. Đúng rồi. Ừm. Ra vậy, ừm. Ừm. À, rồi. Ừm. Ừm. À. À. À, rồi. Ừm. Ừm, hay đấy. Rồi, bất ngờ luôn, thế thì không biết là ờ, à, lúc đó là bạn của bạn là trai hay gái vậy?
Ừm. À, bạn nữ.
À, bạn nữ, ờ, bạn này cũng có tính rất là xông pha đấy chứ. Rồi, thế thì, à, như vậy là bạn nữ đó cũng rất hay đi làm phát quà từ thiện, ừm, cho người vô gia cư, còn bạn là lần đầu tiên được, ờ, theo chân bạn đó để đi trải nghiệm, đúng không?
Ừ. Ừ, đúng rồi. Ừm, đúng đó bạn, thực sự thì bạn mình á là, ừm, kiểu như là, ấp ủ những cái kế hoạch mà đi từ thiện là từ rất lâu rồi, cho nên là có dịp là đi à. À, có dịp ví dụ như là gom được, ờ, quà nè, gom được, ờ, những cái tiền mà người ta ủng hộ mấy cái mạnh thường quân á. À, thế là lại lên kế hoạch mua đồ rồi đi.
À, ra vậy. Ừm. Ừm. Ừm. À, ra vậy. Ừm, như vậy là cũng là một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Nhưng mà khi đi vào ban đêm lúc 12:00 đêm ấy thì, à, bạn có cảm giác gì đó là cũng hơi sợ sệt không? Vì lúc đó thì đường cũng khá vắng mà.
Ừm. À, thực sự thì, ờ, lúc đó là tụi mình, ờ, cũng sợ chứ bạn, sợ chứ, toàn mấy đứa con gái đi với nhau không à, đúng rồi. Cho nên là tụi mình chọn mấy cái tuyến đường trung tâm á, mấy tuyến đường lớn như là đường Hai Bà Trưng, đường Phan Đình Phùng. Ừ, tức là mặc dù là tuyến đường lớn như vậy nhưng mà cũng nhiều người khó khăn lắm. Đó, người ta vẫn nằm ngay trên hành lang đó. Đó, thế là tụi mình, ờ, ừ, kiểu như là, cũng, ơ, đi rà rà, mà thời điểm thật sự 12:00 đêm đi chứ đường phố cũng còn, ờ, cũng cũng không có phải là vắng vẻ lắm đâu bạn, cũng có người ta đi lại rồi đèn đuốc nó cũng sáng nữa.
Lại là nữ nữa, ừm, đúng rồi. À, tuyến đường lớn rồi. Ừm. À, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm hưm.

Ừm, ừm. Có chứ bạn, mình còn đi nhiều nữa, mà còn nhiều chuyến, gọi là, ly kỳ lắm mà cái, ơ, mà chuyện mà đi ra ngoài đường như vậy á là cái chuyện được xem là bình thường thôi. Mình nhớ cái đợt đó là cái đợt mình đi xa là mình đi, a, xuống tới Đồng Nai. Thì lúc đó mình có liên hệ với một, ờ, ờ, nhà thờ thì họ, ưm, mới cử người dẫn xuống một cái điểm đó, gọi là, những cái người mà người ta không có nhà cửa đó, người ta sống ở trên sông bạn, tức là người ta ừ, người ta ở trên những cái ghe cái xuồng như vậy đó, ở trên sông. Xong rồi tụi mình mới, ơ, đi những cái xuồng ra tới tận nơi để mình tặng quà nè, mà người ta nghèo lắm, coi như là ăn, ngủ, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên sông hết, mà có cái tình trạng đó là nhiều bé nhỏ đó, nó rớt xuống sông mà nó mất tích luôn á chứ. Ờ, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Thì tụi mình đi cái chuyến đó là thấy thương lắm, tội lắm. Thì cho người ta lúc đó mình nhớ phần quà là có 1 cái mùng nè, rồi, à, có 1 thùng mì tôm, à, 1 phần, à, một một gói đường, 1 chai dầu ăn với lại một số bánh kẹo, với 1 cái phong bao nhỏ nữa.
Vậy Ừm hứm. Ồ, ra vậy. À, nhà nhà thờ. Ừm. À, rồi. Sống trên sông, rồi. Ừm, ừm. Quà, rồi. Đúng rồi. Ừm. Ôi, nguy hiểm quá. Ừm. À. Ừm. À, rồi. Ờ. Rồi. Ừm. Rồi, như vậy là như vậy là các bạn sẽ đi theo đoàn, đúng không? Có một đoàn từ thiện để x đó luôn chứ cũng không đi ít người như cái giai đoạn mà bạn đi cùng với bạn gái kia, đúng không?
Ừm. Ừm, ừm. <chuckles> Ừm, nói, ưm, nói ưm là đoàn nhưng mà kiểm ch chỉ chỉ có, ơ, 3-4 bạn thôi, lúc đó mình nhớ là có 4 bạn 2, à, mình với nhỏ bạn của mình với lại 2 bạn nam nữa, là là 4 người. Thì, à, xuống đó mới đi chung với, ơ, một số người ở trong nhà thờ. Đó, thì coi như là cùng đi với nhau như vậy, nhưng mà cái nhóm của mình sẽ là những cái, ơ, hoạt động chủ yếu.
À, ra vậy. Thế thì trong những cái lần, à, chuyến đi từ thiện như vậy thì cái điều bất ngờ hoặc là có cái kỷ niệm gì mà bạn nhận được mà đến bây giờ bạn vẫn thấy là ấn tượng sâu sắc vậy?
Có chứ bạn. Cái ấn tượng của mình á, đó là người dân mặc dù người ta rất là nghèo nha, nhưng mà người ta vui vẻ lạc quan lắm. Chứ hông phải là họ rầu rĩ đâu. Ờ, khi mà mình mình, mình và mọi người cùng chèo xuồng ra giữa cái dòng sông như vậy để phát quà đó, thì những cái xuồng xung quanh á, họ chèo tới bạn. À, họ chèo tới họ thấy là phát quà đó, cái họ chèo tới rồi họ cười, rồi họ vui, họ vỗ tay này nọ. Ớ, chức là mình mình thấy được là mặc dù người ta ở cái hoàn cảnh rất là khó khăn nha, nhưng mà cái cái suy nghĩ là rất là tích cực, chứ hông phải là người ta, ừ, nghèo khổ rồi người ta buồn rầu mất hy vọng này nọ đâu. Đó cũng là một bài học cho mình.
Ừm. À, ra vậy. Ừm. À. À, rồi. Ừm. Đúng rồi. À, suy nghĩ tích cực. Ừm. Ừm. À, ra vậy. Ừm, nhưng mà có khi nào người ta thấy vui vẻ, người ta chấp nhận cuộc sống vui vẻ như vậy nên người ta nghèo, xong rồi người ta ở mãi ngoài sông như vậy không bạn? Bạn có nghĩ theo cái chiều hướng đấy không?
Ừm.